Und ich muss halt sagen: Früher ich habe mir fast jeden Tag Döner geholt, <laughs> als ich noch Schüler war.
<laughs> Ja.
<chuckles> Und ähm, mittlerweile ich mache das eigentlich seltener. Weil ich mir halt auch denke: Bei den meisten, wo ich auch essen gehe, also jetzt nicht nur Döner also Döner ist erst mal also Döner war eigentlich früher so, das ging halt. Weil es war 2,50 €, das ist ja nichts eigentlich. Aber mittlerweile ist halt Döner holen auch e so was wie Essen gehen und da, wo ich wohne, gibt's auch keinen guten Döner. Das heißt, es lohnt sich nicht mal. Und jedes Mal, wenn ich mir dann aber doch was hole, dann fühle ich mich richtig schlecht, weil ich mir denke: „Jetzt habe ich wieder Geld ausgegeben für so 'n Quatsch irgendwie.“ Und das Gleiche ist aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach so irgendwo essen gehe, dass ich mir dann auch denke: „Okay, so gut ist das jetzt eigentlich nicht und es ist eigentlich so viel Geld und was hätte ich davon alles kaufen können? Was hätte ich mir selber kochen können?“
Genau. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja.
So.
Ja, es gibt so manche Sachen, wo ich wo ich halt sage: „Oh.“ Zum Beispiel, ich liebe Sushi. Und selber machen hat bei mir jetzt nicht so gut funktioniert, aber
Also, dass ich das immer um umrechne. Mhm. Okay, ja. Gut, Sushi ist auch ja. <chuckles>
das ist so teuer geworden, wie du sagst. Also ähnlich wie beim Döner. Ich war neulich Sushi gegessen und es war wirklich kein irgendwie superschickes Restaurant oder so. Und ich habe halt ich glaube, ich habe eine Vorspeise genommen, Getränk und 2 Sushi Roll also verschiedene Rollen. Und ich habe wirklich mit Trinkgeld, glaube ich, 35 € gezahlt und ich fand das auch so teuer.
Mhm. Ja. Mhm.
Und dann fühle ich mich auch schlecht, wo ich mir de und dann am Ende fand ich's gar nicht so gut und dann dacht ich mir: Jetzt 35 €, dass ich jetzt“ ja, ja.
Ja, dafür für was so? Ja. Ja, da geht's mir ähnlich. Also wenn das Essen wenigstens gut ist, dann denke ich mir immer noch so: „Okay“, ne? Aber wenn's wirklich nicht so gut ist, dann ich weiß, es lohnt sich halt nicht. Und
Mhm. Genau.

Hallo.
Hallihallo, hallöchen. Na du, wie geht's dir so? Was sagst denn du mal? <chuckles> Das <chuckles> das freut mich.
Wie geht's dir? Ah, ganz gut. <laughs> So. Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir?
Ah, mir geht's eigentlich auch ganz in Ordnung. Also die Rückenschmerzen sind zwar immer noch da, aber na ja. Ähm, ich hoffe es ja, ja seit 6 Monaten halt, ne? <chuckles> Also
Oh je, gute Besserung. Oh, okay, okay, schon 'ne Weile.
ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich hoffe jetzt endlich, dass ich äh, ich werde noch mal zum Orthopäden gehen, ich werde zum Chiropraktiker gehen. Ich hoffe einfach, dass es irgendwann mal v endlich vorbei ist
Ich drücke dir die Daumen.
weil es, ähm Ja, das Ding ist halt, dass es unheimlich teuer auch ist. Also ich musste halt zur Ostheopathin gehen, ähm, und ja, rate mal, wie teuer das war.
Mhm. Pro Sitzung wahrscheinlich über über 100, denke ich mal, oder?
Eine Sitzung. Ja, 120€.
Okay, ja das
Wo ich mir halt auch so dachte: „Boah, ich ich ne. Ne, ne, ne.“ Und es war so ein Quatsch, was sie gemacht hat. Also ich weiß nicht kennst du diese Dunkelfeld-Methode
Mhm. Ich glaube nicht, nein.
bei der Mikroskopie? Okay, also das ist willst du wissen, was das ist?
Ja, gerne.
Okay, also da du die nehmen quasi einen Bluttropfen von dir, halten das dann unters Mikroskop und dann k siehst du halt die, ähm im Blut halt die, ähm, weißen Blutkörperchen und die roten Blutkörperchen und so. Und dann sollst du anhand dessen dann bestimmte, ja, so also je wenn die zum Beispiel nahe aneinander pappen oder so, dann ist das zum Beispiel ein schlechtes Zeichen. Die sollen nämlich beweglich sein angeblich. Und in der normalen Medizin ist das aber so
Ja. Mhm. Okay, ja.
sehr umstritten, weil im Blut kannst du nicht so was sehen, wie zum Beispiel, dass du jetzt Darmprobleme hast oder so. Das siehst du ja nicht. Also du kannst ja im Blut Entzündungen kannst du sehen, aber du kannst nicht irgendwie spezifische Krankheiten im Blut erkennen, eigentlich. Außer du hast jetzt wirklich so was wie Blutkrebs oder so. Aber
Mhm. Ja. Ja, klar, mhm.

Ja, also, 'n bisschen schade auch.
Ja, klar.
Ja, aber ansonsten hast du denn so Budgets für d bestimmte Dinge in deinem Leben?
Ich wünschte, <laughs> ich wünschte ich hätte das, weil ich bin nicht so gut mit'm Budgetieren, also, ich versuche es jetzt mehr, ähm. Äh, bei mir so kurz zum Hintergrund, ähm, mein Vater war immer so, dass er also, er hat zwar ganz gut verdient, aber war sehr <exhales> sparsam, kann ich das so sagen? Und wenn ich was wollte, dann habe ich das nicht bekommen und so. Also, ich meine jetzt von Kind auf. Und dann, seitdem ich mein eigenes Geld verdient habe also, ich habe zwar immer gearbeitet, aber seitdem ich Vollzeit-Vollzeit arbeite, das sind jetzt so 4 Jahre, habe ich habe ich so dieses blöde Gefühl bekommen, mit „jetzt kann ich machen, was ich will, weil ich habe ja mein Geld.“ Und jetzt nichts in dem Punkt, wo ich sage: „Oh Gott, das treibt mich in den Ruin“, aber halt unnötig.
Okay. Mhm. Mhm. Mhm, ja. Ja, ja. Okay.
Ähm, und jetzt
Aber was was sind das dann für unnötige Sachen, wenn du das so
Zum Beispiel Klamotten, Schuhe, Essen gehen, aber sage ich mal, einmal die Woche nicht einmal die Woche essen gehen, sondern dreimal die Woche essen gehen, auf Reisen, sehr viel auf Reisen gehen. Aber auch so unnöt also, Reisen würde ich gar nicht als unnötig bezeichnen, aber beispielsweise so Klamotten und so was. Also, wo ich sage: „Hey, brauche ich das eigentlich oder habe ich genug?“ Eigentlich habe ich genug.
Mhm. Ja. <giggles> Mhm. Ne, aber trotzdem. Mhm. Ja.
Ähm, ich habe das jetzt also, jetzt, ich sage mal, seit 5, 6 Monaten kriege ich es besser hin, ähm, aber ich würde es gerne noch verbessern. Also, wirklich wirklich zu budgetieren, dass man sagt: „Hey, ich habe jetzt beispielsweise 100 € für Klamotten im Monat. Nicht mehr, nicht weniger. Ähm, über die 100 soll's nicht gehen.“
Mhm. Ja.
Ähm, das will ich schon hinkriegen. Also, das kriege ich noch nicht so gut hin. Wie ist es bei dir?